คือ เราอยากจะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ พอดีอะตอนเนี้ย เราเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่ ก็คือมีแพลตฟอร์มตาม Social Media ต่าง ๆ แต่ทีเนี้ย เรารู้สึกว่า เวลาที่เราขายอะ เราเวลาที่เราขึ้นแบบเขาเรียกว่า ไลฟ์สดอะค่ะ ลูกค้าอะไม่ค่อยจะแบบ เรียกว่าไม่ค่อยจะสนใจสินค้าของเรา คือเราขายมาแบบเขาเรียกว่า ค่อนข้างที่จะหลายเดือนแล้วนะ แล้วเราก็สังเกตว่า คือไม่ค่อยจะแบบ เขาเรียกว่า ไม่ค่อยจะกดสั่งสักเท่าไร มีการแบบกดใส่ตะกร้าไว้นะ แต่ว่าแบบไม่ค่อยจะมีการจ่ายตังค์นู่นนี่นั่น คือเราไม่รู้ว่า ข้อบกพร่องในการขายของเราเนี่ย คืออะไร
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อย่างงี้นี่ อ่า
อ๋อ ขอบอกก่อนว่า สิน ค่ะ อ่า
ค่ะ อย่างงี้รบกวนสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า ประเภทสินค้าที่เราขายเนี่ย เป็นสินค้าประเภทอะไร? แล้วก็กลุ่มเป้าหมายอะค่ะ เป็น เป็นกลุ่มเป้าหมาย อ่า กลุ่มไหนเอ่ย ลูกค้าของเรา?
หือ อ๋อ จริง ๆ อะเราขายเป็นสินค้ามือสอง เพราะช่วงเนี้ย เรารู้สึกว่า อ่า ต่างจังหวัดอะ เป็นเขาเรียกว่าเมืองน่ะ มันเริ่มที่จะหนาว ก็เลยแบบสั่งเป็นพวก อ่า เสื้อกันหนาวมือสอง แล้วเป็นเหมือนสินค้ามือสองที่เกรดเออยู่นะคะ เพราะว่าเราก็มีการแบบ เขาเรียกว่า คัดตัวเสื้อออกมาก่อนเพื่อที่ ใช่ คัดแยกก่อน คือตัวไหนที่แบบเรารู้สึกว่า อ่า เราสกรีนว่า มันเหมือนแบบใช้ไม่ค่อยได้นะ มีรอยขาด มีรอยตำหนินู่นนี่นั่น เราก็จะเอาไว้ก่อน เพื่อที่จะเป็นตัวแถมให้กับลูกค้า เราก็จะเลือกเฉพาะเสื้อผ้าที่เรารู้สึกว่า เออ มันดี เราก็จะเอาแบบเขาเรียกว่า มาอบใหม่ มารีด มาซักใหม่ อบใหม่ แล้วก็จะมีการโฆษณา โพสต์ภาพใน Social Media ปกติเลย อืม แต่เราก็รู้สึกว่า อืม มันเป็นจุดไหนที่เราขาดไปหรือเปล่า? จุดไหนที่บกพร่องไปไหม?
อืม ค่ะ อืม อ๋อ ดีเลยค่ะ อ๋อ คัด อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ้อ เค อือ ๆ ๆ ค่ะ จริง ๆ แล้ว เอ่อ สินค้าที่คุณขายเนี่ย น่าสนใจมากเลยนะคะ แล้วก็เข้ากับช่วงเทศกาลช่วงนี้เลย เพราะว่า เอ่อ รู้สึกว่า อากาศบ้านเราอะ มัน มันเริ่มเย็นลงเนาะ หน้าหนาว แล้วก็ทางเหนือเวลาคนที่เขาจะไปเที่ยวเงี้ย ก็อาจจะหาเสื้อผ้าไปเที่ยว ที่หนาว ๆ หรือว่าอาจจะไปเที่ยวพวกต่างประเทศ อ อ่า ไปสัมผัสหิมะ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าทีนี้การที่เราเนี่ย เอ่อ ขายแล้ว ลูกค้ายังไม่ได้สนใจเท่าที่ควรเนี่ย ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งนะคะ ก็อาจจะแปลว่า เอ่อ ลูกค้าเขายังเข้าถึงสินค้าเราได้ไม่เยอะ อย่างเช่น เอ่อ บาง บางทีถ้าเกิดขายในแพลตฟอร์มพวก Tiktok หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ มันอาจจะ ยังไม่ได้มีการเปิดการมองเห็นสักเท่าไร นี่ถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า ปัจจุบันเนี่ยเรา เราขายในแพลตฟอร์มไหนบ้างคะ?
อือ ได้ อือ อือ อือ โอ้โฮ จริง ๆ เยอะมากเลย ของดิฉันมีทั้ง Tiktok มีทั้งเฟซบุ๊ก แล้วก็ตอนเนี้ยก็จะมีของ Shopee ที่เขามีให้ไลฟ์สดกันน่ะค่ะ เราจะตั้ง แพลตฟอร์มไว้ทั้งหมดเลย ก็ต้องดู คือแต่ละแพลตฟอร์มรู้สึกว่า ลูกค้าแตกต่างกันมาก ถ้า ณ ตอนเนี้ย ที่รู้สึกดีกว่าแพลตฟอร์มอื่น ก็จะเป็นของ Shopee แต่ก็ เออ แต่ก็นะลูกค้า เรารู้สึกลูกค้าไม่ ไม่ค่อยเยอะเหมือนกับแต่ก่อน คือแต่ก่อนเราก็มีการขายเหมือนกันนะคะ เรารู้สึกว่า ตัวนั้นจะรู้สึกบูมกว่ากัน แต่พอมาเป็นสินค้ามือสอง รู้สึกลูกค้ามีความลังเล แต่ราคาที่เราตั้งไม่ได้สูงนะคะ เราเอากำไรแค่ประมาณ ฿10-20 เท่านั้น
อา อา อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อืม จริง ๆ ก็ไม่เยอะเท่าไร
เพราะว่า อ่า ที่เราได้รับมา ใช่ ที่เราได้รับมาอะ เราได้รับมา ถ้าเฉลี่ยเป็นตัวเลยนะคะ สมมติว่าเรา เราเอาตัวที่แบบ ที่จะเป็นของแถมตัวที่ใช้ไม่ได้ออก ก็จะตกตัวอยู่ประมาณ ฿40 40 กว่าบาท อย่างเงี้ย เราก็จะมาขายดู ดูเนื้อผ้าดูนู่นนี่นั่น เราก็จะตีไม่เกิน ไม่เกิน 100 ก็คือไม่ถึง 100 ด้วยซ้ำ ที่เราแบบขายกันอะ
อือ ค่ะ
อืม แต่ก็ เออ เกิดอะไรขึ้น หรือว่าเศรษฐกิจ เราก็คิดนะ เออ หรือว่าเศรษฐกิจสมัยนี้มันแบบ เขาเรียกว่า ช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดี หรือว่าอะไรยังไง หรือลูกค้ามี เขาเรียกว่า มี มี อ่า มีการตัดสินใจเลือกมือ 1 มากกว่ามือ สอง หรือเปล่า? อ่า มันก็เลยอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้เราแบบขายไม่ได้ไหม? อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ อือ ค่ะ อืม จริง ๆ มันก็น่าจะมีหลายเหตุผลนะคะ ในเรื่องของสภาเวะ สภาวะเศรษฐกิจเนี่ย ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ค่ะ เพราะว่าคนอาจจะต้องการที่จะประหยัดเงินมากขึ้น แล้วก็จับจ่ายใช้สอยน้อยลง โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องแต่งกาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อีกเหตุผลหนึ่งก็ เออ อยากสอบถามเพิ่มเติมว่า เรามีการจัดพวกโพรโมชันบ้างไหมคะ? อย่างเช่น อ่า ถ้าซื้อครบเท่าไรส่งฟรี หรือว่ามีการแบบลดราคา ถ้าซื้อหลาย ๆ ชิ้น หรือว่ามีการโพรโมต อะไรเงี้ย
อืม ใช่ อืม อืม โอ้ อืม มีเหมือนกันเลย ที่เป็น ถ้าเป็นในส่วนของ TikTok อะค่ะ อ่า เวลาเราไลฟ์ ถ้าซื้อครบ 3 ตัว อย่างเงี้ย เราส่งให้ฟรี หรือแม้แต่เวลาที่ เขาเรียกว่า มีนาทีทอง อย่างเงี้ยค่ะ ถ้า อ่า ลูกค้าก็จะถูกเสื้อผ้าที่เขาแบบว่า แบบเป็นตัวลดเลย ซื้อ 1 แถม 1 ในราคาที่แบบถูกลง อย่างเงี้ย คือมันเหมือนแบบเราทำโฆษณา เขาเรียกว่า โฆษณาค่อนข้างที่จะเยอะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เราบกพร่อง คือ เราไม่ได้ยิง Ads เขาเรียกว่ายิง เขาเรียกยิง Ads โฆษณาหรือเปล่า มันเลยทำให้การมองเห็นไม่ เอ่อ ไม่ ไม่ถึงทุกคนไหม? อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราแบบกำลังวิเคราะห์ว่า เราควรจะยิงโฆษณาดีไหม? เพื่อที่ลูกค้าหลาย ๆ คน ล เอ่อ กลุ่มเป้าหมายจะได้แบบเข้าถึงของเรา คุณคิดว่ามีส่วนไหมคะตัวเนี้ย?
อา อือ อืม อืม อ๋อ! อืม อา จริง ๆ ในเรื่องของการยิงแอดเนี่ย ก็เคยเห็นหลาย ๆ ท่านที่เป็นแม่ค้า เขามีการโพสต์เหมือนกันนะคะว่า เออ พอยิงแอดแล้วเนี่ย มันทำให้การมองเห็น หรือว่าเป็นการเปิดค่าการมองเห็นของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อาจจะต้องมีการคำนวณนิดหนึ่งค่ะว่า พอเรายิงแอดไปแล้วเนี่ย ไอ้ ไอ้ค่าแอดที่ เราจ่ายไปเนี่ยมัน มัน คุ้มค่าหรือเปล่านะคะ จริง ๆ ถ้าเราไม่ ไม่เคยทำ ก็อาจจะลองทำดูก่อนก็ได้ค่ะ เราจะได้ดูว่า เขาเปิดการมองเห็นจริงหรือเปล่า? ลูกค้าเพิ่มขึ้นไหม? มี กดลงตะกร้า แล้วก็มีการชำระเงินมากขึ้นหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองดูก็ได้
อืม ค่ะ อืม อืม คุ้น ๆ เนาะ อ อืม
อืม
คุณน่า น่าลองเหมือนกันนะคะ คือเท่าที่เล่ามา เราก็คิดว่าน่าจะลองเหมือนกัน เพราะจริง ๆ เราก็ไม่เคยลองแบบ ลองการยิงแอดโฆษณา เพื่อที่จะให้ลูกค้าสนใจ แล้วก็ไม่ได้ เค้าเรียกว่าไร ไม่ได้ค่อยได้เช็กสักเท่าไรว่า อ่า ลูกค้าเนี่ยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ๆ ที่เข้ามาเนี่ย เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมไหม? ที่ติดตามเราหรือเปล่า? หรือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เขาเห็นเราไหม? อย่างเงี้ยค่ะ แต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นตาม ตามที่คุณแบบแนะนำมา เราก็รู้สึกว่า เออ มันก็ดีเหมือนกันนะ เรากำลังน่าจะเปิดใจลองยิงแอดดู ดูว่าลูกค้าจะเพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายของเราน่าจะเปลี่ยนไป อืม
อืม อือ อือ ดีเหมือนกันค่ะ อาจจะลองทำดูสัก เราอาจจะวางแผนว่า อาจจะยิงแอดสัก 1-2 เดือน แล้วก็มีการประเมินผลดูนะคะว่า พอทำไปแล้วเนี่ย มันได้ผลดีขึ้น หรือว่า อ่า ช่วยให้สินค้าขายได้ง่ายขึ้นยังไงบ้าง? ถ้าเกิดเราทำไปแล้ว แล้ว อ่า มัน มันมีผลในด้านบวกเยอะกว่าด้านลบเนี่ย ก็คิดว่าการยิงแอดก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยค่ะ แล้ว อ่า แล้วถามเพิ่มเติมค่ะว่า สินค้าที่ขายเนี่ย เรา เราขายมานานหรือยังคะ? แล้วก็ เอ่อ มี มีความหลากหลายไหม? เขาขายอะไรบ้าง? เป็นเสื้อกันหนาว มีพวกผ้าพันคอ ถุงมือ อะไรอย่างงี้ เพิ่มบ้างไหมคะ?
อืม อืม พอจะช่วยได้เนาะ จริงค่ะ อืม อา มีเหมือนกัน ใช่ คือจริง ๆ อะ จริง ๆ ก่อนหน้าเนี้ยเราก็ คือเนื่องจากเขาเรียกว่า เราก็ดูตามเศรษฐกิจเหมือนกัน ก่อนหน้านี้เราจะขายเป็นเสื้อผ้าเด็ก แต่ว่าเป็นเสื้อผ้าเด็กที่เป็นมือ 1 นะคะ ตัวเนี้ยเราจะยิงแอดอะไรปกติ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา ก็เป็นพวกคุณแม่เนี่ยล่ะค่ะ ตัวเนี้ยคือเราได้รับการตอบรับที่ดี แต่ว่าที่เรารู้สึกว่า เรารับมาใหม่ที่เพิ่งลอง ลอง เขาเรียกว่า ลองงานเนี่ย ประมาณสัก 2 เดือนไปเนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มของลูกค้าเสื้อผ้ามือ 2 ที่เป็นเสื้อกันหนาว เมื่อเรามองเห็นว่า อุ๊ย สภาพอากาศมันเปลี่ยนไป ปีนี้น่าจะหนาวขึ้น น่าจะเย็นลง อย่างเงี้ย แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของแบบลูกค้า เขาเรียกว่าลูกค้ากด บางทีลูกค้าสั่งสินค้าไปเก็บปลายทาง อย่างเงี้ยค่ะ แต่กลับว่าไม่จ่าย สินค้าตีกลับ ทั้ง ๆ ที่เราก็ เออ ขั้นตอนการทำของเรามันก็ปกตินะ ทำไมเกิดอะไรขึ้น? ช่วงนี้ทำไมลูกค้าสั่ง จ จ่ายปลายทางเยอะ แต่ไม่ยอมจ่ายสินค้าของเราค่อนข้างที่จะเยอะ แล้วมันก็เกิดความเสียหายว่า เราอะแพ็กของไปแล้ว มีค่าแพ็กของ มีค่าส่งนู่นนี่นั่น ใช่ เยอะมาก ๆ เลย แต่โดนตีกลับเนี่ย เราก็เลยคิดว่า เราควรที่จะยกเลิก อ่า บริการเก็บเงินปลายทางดีไหม? เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ คือมันมีเรื่องแบบ อืม ค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อา อืม อืม อืม อ๋อ อือ ๆ เสียค่าส่ง อืม ค่ะ อืม ถ้าให้แนะนำนะคะ เออ ๆ ค่ะ ค่ะ ถ้าเกิดให้แนะนำนะคะ คิดว่า ไอ้ ส่ง เอ่อ ที่แบบเก็บเงินปลายทางเนี่ย เรา เราคิดว่ามันเสี่ยงมาก ๆ เลยที่แบบลูกค้าอาจจะสั่งเล่น สั่งไปแล้วเปลี่ยนใจ โอ๊ย ไม่อยากได้แล้ว ไม่มีตังค์ หรือวันนั้นเงินไม่พอ ตังค์ยังไม่ออกเนี่ย เขาก็อาจจะ ไม่ ไม่รับสินค้า แล้วก็ทำให้เกิดการตีกลับกลับมาได้ แล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ เสีย เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์อะ คือหมายถึงว่า ขาดทุน ของก็ขายไม่ได้ ก็ อืม แนะนำว่า อาจจะยกเลิกไปก่อนก็ได้ค่ะ เอา บ เอา เอาเป็นแบบว่า ไม่มีชำระปลายทาง ให้โอน ให้โอนก่อน แล้วค่อยส่งของ อะไรแบบเนี้ย น่าจะดีกว่า
อะ จริง ๆ อืม อืม อืม ใช่ ขาดทุน จริงค่ะ อืม ไม่โอนเลยเนาะ ใช่ค่ะ คือจริง ๆ ลูกค้ากลุ่มที่ชำระปลายทางเนี่ย ตอนแรกเรารู้สึกดีมาก ๆ เลยนะคะ เรารู้สึกมีความคาดหวังว่า สินค้าของเราอะขายได้ แต่พอเจอฟีดแบ็กที่แบบตีกลับมา ทั้ง ๆ ที่แบบสินค้าเราก็โอเค แต่บอกว่า "สินค้าเราไม่ตรงปก เสื้อผ้าไม่แบบ ไม่สวย นู่นนี่นั่น" คือเรา เราในไลฟ์อะ เราบอกไปแล้ว ว่าสินค้าชิ้นเนี้ยมีตำหนิอะไร ถ้ารับได้ก็คือให้กดรับ ถ้ารับไม่ได้ก็คือข้ามได้เลย เพราะเหมือนเรา เราแจ้งชัดเจนเลยนะคะว่า สินค้ามีตำหนิ นู่นนี่นั่นนะ ในราคานี้ แต่ว่าคุณจะได้ใน ในราคาที่แบบส่งฟรี แล้วก็มีของสมนาคุณที่แบบให้ไปด้วยในกล่องนะคะ แล้วก็จะมีเป็น ใช่ กิฟต์เซตเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นน้ำใจที่แบบที่คุณยังแบบกดรับสินค้าของเราไป แต่พอตีกลับมาปุ๊บ เรารู้สึกว่า โอ๊ย ทำไม ทำไมมัน Fail ขนาดนี้นะ เรารู้สึก แล้วเรา เราท้อมาก ๆ เลย จะขายหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยค่ะ สำหรับล็อตนี้ ก็เลย อืม จะไปต่อดีไหม?
ใช่ ค่ะ อืม อืม อ้อ ลดแลกแจกแถม อืม เข้าใจ อืม ใจเลยค่ะ แต่ว่า อืม จากที่ฟังดูคุณเป็นแม่ค้าที่แบบว่าใจดีมากเลยนะคะ <chuckles> ลดแลกแจกแถมแล้วยังมีการให้เก็บปลายทางอีก แล้วไปในเรื่องของที่ลูกค้าเขาตีกลับมา หรือว่าคอมเพลนเนี่ย เอ่อ ตอนที่เราขายเนี่ยค่ะ เรา เรามีการแบบไลฟ์ หรือว่ามีการโชว์รูปสินค้าที่ชัดเจนยังไงบ้างไหมคะ? หรือว่าไปใส่ในหุ่นให้ดูยังไงบ้างไหมเอ่ย? พวกจัดแสงจัดอะไรแบบนี้
ค่ะ อืม ใช่ จริง ๆ ใช่ คือจริง ๆ อะ ตอนที่เราไลฟ์ เราจะมีน้อง คือปกติเราจะไลฟ์ 2 คน เราจะเป็นคนที่แบบ อ่า หยิบสินค้ามาให้ แล้วก็จะมีน้องอีกคนที่เป็นน้องสาวของเราเนี่ยค่ะ เป็นคนใส่ชุด ก็จะใส่ให้ดู แล้วเราก็จะแบบเวลาที่สมมติว่า มันมีสีแบบมีตกสีนู่นนี่นั่นนะ แบบ อ่า นิดหนึ่งเงี้ย เราก็จะให้เขาดู เขาดูชัด ๆ เลย แล้วเราก็จะแบบเขาเรียกว่า แคป ถ้าเวลาที่เราโพสต์รูปอะค่ะ เราก็จะถ่ายรูป เราก็จะถ่ายตัวตำหนิ ถ้าตัวไหนไม่มีตำหนิ เราก็จะไม่บอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีตำหนิ เงี้ยค่ะ ถึงแม้จะขาดนิดหนึ่งเราก็จะชี้แจงไปด้วย
อืม อืม อืม ค่ะ อืม ๆ เออ แหละ อ้อ แบบนี้จริง ๆ ก็มีความชัดเจนมากเลยนะคะ อาจจะแนะนำเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ ว่าถ้าเกิดแบบว่า นอกจากในเรื่องของ เออ ลูกค้าตีกลับแล้วอะ ในเรื่องของให้ลูกค้าเข้าถึงไลฟ์ หรือว่ามีคนเข้ามาดูเยอะ ๆ ก็อาจจะมีการโพสต์ หรือว่าไลฟ์ในช่วงที่ลูกค้าเยอะ ๆ นะคะ อย่างเช่น ช่วงเวลาสักประมาณ 11 โมง หรือว่า 5 โมงเย็นที่คนเลิกงานกันแล้ว หรือว่าช่วง 2 ทุ่ม อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็น่าจะดึงคนเข้ามาดูได้เยอะ หรือว่าอาจจะทำพวก Reels หรือว่าวิดีโอสั้น ๆ ร้านของเราอะค่ะ ให้ลูกค้าก็เห็นได้ง่าย หรือจะใส่แฮชแท็ก อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ เพื่อเป็นการเพิ่มการมองเห็นเนาะ ก็ อ่า คิดว่าถ้าเกิดสินค้าเรามีคุณภาพยังไงลูกค้าก็อยากมาซื้อแน่นอนค่ะ
อืม อืม ค่ะ อือ อืม อืม อืม โอ๊ย รู้สึกดีขึ้นนะคะเนี่ย เออ คำแนะนำรู้สึกว่า เออ มัน มันก็จริงค่ะ เราควรที่จะมีการเพิ่มสเต็ป เพิ่มวิดีโอนู่นนี่นั่น เพื่อจะได้พรีเซนต์ ยังไงแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำ รู้สึก มีแรงบันดาลใจ เพิ่มมากขึ้นเลยค่ะ
อืม ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ หวังว่าคำแนะนำที่ให้ไปจะเป็นประโยชน์นะคะ สวัสดีค่ะ